А, я думаю, что надо попробовать это сделать, э, потому как, э, я замечала, может быть, когда я что-то делаю там за компьютером, или я, например, досижу долго над чем-то, краплю там в компьютере там над фотографиями, я занимаюсь вот обработкой, и в этот момент, а, у меня как будто бы там усталость какая-то нападает, и мне хочется как-то себя или взбодрить таким образом.
Мгм. Ну да, да. То есть, видишь, получается, что вот такой перекус- это как, э, замена паузы, да, то есть, э, как будто бы ты себе, может быть, не разрешаешь, э, отдохнуть, а вот, э, да, знаешь, как внутренний голос себе говорит: "Ну, я отдыхать, э, пока что не имею права, я ещё мало поработала,- да, допустим,- но поесть можно что-то". То есть, знаешь, как разрешённая такая микропауза, ам
Да, именно. Как вознаграждение, получается, себе?
Ну да. <chuckles>
Когда действительно всё сложно, что питание, да, оно вот так вот может влиять. Ну, не не питание влияет, что есть какая-то цепочка взаимосвязи. М, спасибо тебе, что ты мне прям открываешь глаза на это.
Ну да, ты знаешь, э, действительно. Слушай, может быть, имеет, э, смысл как-то, да, вот, э, поскольку ты хочешь понять, э, причину, да, вот этих привычек, а, просто чтобы, м, ну, не было такого ощущения борьбы с ними, а, вот надо, м, как-то, может быть, начать понимать вот эти перекусы, да, их в то в тот момент, когда тебя тянет что-то перекусить, погрызть, а, задавай себе вот такие вопросы: "Так, я щас голодная или я устала?" Да? А, вот: "А что я сейчас чувствую? Может быть, э, я как-то за что-то переживаю? Или, может быть, я устала? А, чего мне на самом деле не хватает?" И ты знаешь, на самом деле, м, де твой ответ, он может быть там, не знаю, <grunts> переключиться, отдохнуть, э, там, не знаю, тишина какая-то мне нужна, а, и совсе
Слушай, интересно. То есть мне не отказывать, а, себе вот, э, в приёме этого перекуса, просто пока что анализировать, когда тянусь, да?
Ну, пока что просто анализировать, да, потому что, может быть, э, вот это понимание, оно потом, а, просто, м, поможет, ну, спокойно отпустить вот эту привычку, м. То есть ты, может быть, ты уже осознанно будешь это делать, и когда придёт осознание вот этой привычки, она просто сама собой отпадёт.

У меня есть какая-то вот тревожность, или какая-то мысль в голове сидит, что-то меня вот беспокоит, и я как будто бы вот не могу успокоиться, и с я вот как-то пыталась проанализировать, я вот думаю, может быть это, вот это меня, м, как, так как толкает пойти что-то заесть. А иногда мне просто вкусно, знаешь, вот просто я люблю орешки, и они для меня просто, мне не надо ни пирожные, там, ни булки, ни конфеты шоколадные. Орешки будут дома, всё, мне больше ничег Да, да.
Так. Ну да. Погрызть, да? <chuckles> Ну да, слушай, ну на самом деле действительно вот ты говоришь про орешки, а, м, вот оно, да, вот сам, а, момент вот это г грызение, да, вот это что-то жёсткое, это что-то, да, то есть это, м, похоже, что у тебя действительно есть какой-то стресс, какое-то внутреннее напряжение. То есть, э, получается, не мягкая какая-то, да, эта пища, которую ты просто как-то проглотил, да, там то же мороженое, допустим, да, вот оно тает во рту, а, а вот, м, да, вот, погрызть вот что-то, м, знаешь, вот как вот, э, э, как вот снять такое вот, да, м, может перенести вот это своё наз напряжение на, на какой-то, да, предмет, вот тоже такой жёсткий, как вот, как орешки.
Ага. То есть, ты думаешь, здесь связано именно с с фактурой этих орешков, да? Что они вот, э слушай, интересное наблюдение. Я об этом не задумывалась.
Наверно, да. Может быть, эм, на первое время заменить орешки морковкой, <chuckles> тоже можно погрызть, но ты будешь уже, может быть, меньше переживать по поводу <chuckles> калорий.
Что это м Морковка не такая вкусная морковка не такая вкусная. Ну то есть, э, можно, да, я думаю, что можно попробовать, конечно.
<chuckles> Да, но на самом деле лучше всё-таки избавиться, конечно, от привычки, чем да, заменять, эм, ну, <chuckles> одно на другое. Ну, видишь, да, появляется, конечно, м, желание вот что-то погрызть, когда, конечно же, стресс, тревога, усталость, да. И получается, что, м, вот такая еда, <chuckles> да, вот сам процесс, наверно, тоже, он как-то отвлекает, успокаивает, э, да, то есть, это, конечно, такая привычка, она вот закрывает какую-то то эмоциональную потребность.